Tô, só inventa. Olha, eu queria que você me ajudasse com relação a uma questão, eh, e aí se você puder me dar conselhos, né, sobre isso, eu agradeço.
Claro. Uhum. Não, pode deixar. Eu vou ouvir aqui sua sua necessidade, se eu tiver algum insight aqui, com certeza eu vou compartilhar com você.
Uhum. Ah, boa. Então, eu queria eh, que você me ajudasse, assim eu sou uma pessoa que busca muito custo-benefício, né, então
Uhum.
eu gosto muito dessa palavra. Aí em tudo que eu compro, eu eu faço uma pesquisa muito grande antes de me decidir. Então, por exemplo, pra você ter ideia, eu acho que eu fiquei uns 2 meses procurando uma TV
Hum, boa. Hum.
antes de comprar, né. Que eu moro na Alemanha, e e aí como veio eu e minha esposa pra cá, eu vim sem o idioma. Aí eu gosto de cinema.
Uhum. Uhum.
Aí para assistir filme aqui, não teria como ir ao cinema
Sim.
né porque o é em alemão, e aí não daria pra assistir, eu pensei assim: "Eu vou precisar de uma TV gran"
Ah, e nem tem legenda, né, em português no cinema.
é, exatamente. Eu pensei: "Eu vou precisar de uma de uma televisão grande, porque a minha casa vai ser o cinema"
Uhum.
né.
Claro, buscando as soluções, né.
Exatamente, eu pensei nisso. Aí eu fiquei só que para comprar eu demorei muito, né, então via no ChatGPT, perguntava qual era o melhor modelo dentro daquela faixa de preço que eu queria pagar, e aí ficava vendo revisão, né, review, avaliação, então assim, para comprar o melhor dentro daquilo que eu tinha disponível de de dinheiro, e então assim
Uhum. Certo.
eu sou essa pessoa, mas eu eu não sei se eu estou usando o melhor método, entendeu para ver se Aquele produto é o melhor. Então, eu sou meio chato com relação a isso. Aí, eu queria que você me ajudasse. De que forma eu consigo avaliar o o valor real antes de fazer uma compra?
Entendi. É, você tem que avaliar, por exemplo, eu já percebi assim pela sua fala, né, você descreveu muito bem, você é uma pessoa que que é bem você se planeja, você você dá esse tempo do planejamento, da busca, da pesquisa, né. Você não tem impulsos, não compra por impulso, né. Isso não é um problema pra você, de e de olhar uma coisa e na primeira coi né, primeira item que você vê, você já vai e compra. Então, você tem todo esse cuidado da pesquisa, o que eu acho super válida, né. Eu acho que hoje em dia, a a assim, todos nós buscamos, né, essa essa questão do custo-benefício, né. Eh, agora, você tem que observar se esse item que você vai utilizar é algo que você vai ter muita frequência, né, porque às vezes, por exemplo, eh, tem item que você vai precisar gastar um pouquinho mais, né, se você sente que você vai usar mais. Então, tem coisas que você vai ter que avaliar, eh, se se aquele item é tão duradouro, tão importante naquele momento, sabe, tipo assim, eu acho super válido você pesquisar e tem várias formas de você pesquisar, né. Eh, até os próprios comentários nas lojas, você pode, eh, identificar as pessoas falando, olha, essa fiz essa compra, eh, valeu a pena. Sempre tem alguém que que coloca ali sua opinião, né. Então acho
Uhum. Sim. Isso, é. Uhum. É. Uhum. É verdade. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum, tô entendendo. Uhum. É, não, com certeza, com certeza.
Sobre a qualidade, né, porque você se importa com qualidade, né, pelo que eu percebi. Você quer comprar boas coisas.
Sim. É, você Sim, sim, você acha então que, eh, sempre ir pela avaliação acaba sendo o melhor nesse caso.
Na não, eu não digo sempre, né, eu digo assim, é um recurso que você pode utilizar, né, dentro das suas pesquisas, né, não só aquela questão do preço, você vai olhar e vai porque lá tem a descrição do produto, né, vai mostrar em termos de da qualidade, a a composição, seja lá o que for, né, ele vai te dar aquela ficha técnica, né, daquele produto, que ali você já pode avaliar de um de um produto para outro. Ou seja, você vai pegar uma televisão, você vai ver toda a potencialidade dela, aí você vai comparar com a o com a outra, porque às vezes você vê: "Ah, uma é é mais barata? É ou mais cara?". E o e mas atende a sua necessidade do momento. Ou você vai comprar uma uma mais barata e você vai ver: "Cara, eu não preciso de tantas funcionalidades assim".
Uhum. É um recurso. Não, é, com certeza. Uhum. Verdade. Sim, entendi. Uhum. Entendi, perfeito. Uhum, hum, é. Eh, eh
Entende? E aí você vai gastar com aquilo que você quer de verdade, aquilo que você precisa.
Sim. Perfeito. Não, perfeito, perfeito. E assim, ó hã.
Exemplo, vou te dar um exemplo prático, que talvez não seja a sua necessidade, tá? As pessoas querem muito comprar um iPhone.
Tá. Ou não, eu ia falar sobre telefone. Ah, mas fala.
Então, as pessoas ge geralmente querem muito, né sempre há o lançamento, fica naquela co co eh, hum, querendo consumir, né, o iPhone e tal. Mas tem pessoas que não usam o iPhone e não sabem nem usar.
Uhum. Verdade. Uhum, é.
Não, hum, não, as funcionalidades, as pessoas não sabem usar muita das vezes, elas não usam metade daquilo que o que o telefone oferece, sabe? E pagou um valor caro, às vezes só por um um capricho, né, porque todo mundo tem. Então assim, é realmente você observar, assim: "Cara, o que que eu quero de verdade? O que que eu quero de entrega desse produto? Ele atende a minha necessidade? Ok, então vou fazer essa opção".
Uhum. Entendi. Não, perfeito Perfeito. É. Então, é que que que acon
Eu acho acho que isso é um ponto.
que que acontece? Esse eu ia até falar sobre isso, né, sobre telefone mesmo, porque pra você ter ideia, eu tô há 1 ano, sem brincadeira, eu tô há 1 ano pra comprar um telefone.
Uhum.
Só que, por que que eu tô há 1 ano? O o meu adivinha quanto tempo tem o meu meu celular? Há quanto tempo eu tô com o meu telefone?
Tô aqui pensando, né. Tô aqui refletindo de acordo com tudo que você falou. Vamo lá. Tem uns 3 anos.
Então, tem mais de 3 anos que eu tô com meu telefone.
Hum.
Eu tô há 5 anos com meu telefone.
Hum.
Na verdade, mais, olha só, 5 anos e 4 meses.
Mas ele tá funcionando?
Não, eu tô com e e tá perfeito, né. Ele ele é um
Aham. Sinal de que você é muito cuidadoso também.
Não, e deixa eu então corrigir. Ele tá perfeito, porque ele tá funcionando, mas ele sem capa, ele não é nada, <chuckles> porque a traseira dele tá tá toda tá bem ruim, mas assim, ele por dentro tá maravilhoso. Não não engasga, me atende muito bem, mas eu sei que tá na hora. Por que que eu não comprei outro?
Hã. Ah, entendi. <chuckles> Uhum.
Eu gosto de celular compacto. E hoje em dia tá muito não tem mais assim, do tamanho do meu, entendeu, os celulares, eles tão muito grandes. Aí, eu pensei assim, eu estava vendo celular no final do ano passado pra comprar, só que eu não achei nenhum que eu gostasse no tamanho que eu queria. Aí, eu pensei: "Bom, quer saber? Eu vou esperar um pouquinho pra ver se eles lançam um celular novo, dentro do tamanho que eu acho que faz sentido", né. Só que no fim das contas, não, acho que é uma tecnolo eh, o tamanho realmente virou uma tendência, né, o tamanho grande.
Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Aham. É é, quanto maior é, tá chamando mais atenção do público.
É. E e não vai rolar. Então então assim, eu eu pra você ter ideia, eu esperei tempo pra poder comprar, mas no fim das contas eu vou ter que comprar o que o que tem disponível, né, e aí nesse momento
Uhum.
eu tô atrás de um celular. Então assim, se você fosse, por exemplo, me falar agora o que que eu poderia, eh, levar em consideração, né, e de que forma eu conseguiria comparar um celular em relação ao outro, por exemplo.
Uhum. Sim. É, na verdade, você vai primeiro que você já vai entender, né, que que as coisas mudaram, né.
Aham.
Que você realmente precisa se adequar ali, à nova realidade, né. Eh, e essa comparação você vai fazer daquilo que atende a sua necessidade, sabe assim, vou voltar nessa bater nessa tecla, sabe, talvez não seja exatamente aquilo que você tá buscando, né, quanto direcionamento, mas eu acho que ao fazer essa comparação, né, para além do do valor, eh, você também entender o que que tem no mercado pra te oferecer e se o que tem pra oferecer, ele atende realmente à sua expectativa, sabe, se você vai utilizar. Não adianta realmente você sair comprando uma coisa e que depois você vai ficar insatisfeito, né não, você não vai usar direito aquilo. Então, é melhor realmente você fazer uma boa análise, mesmo, daquilo que você tá procurando. Talvez o celular pequeno, talvez, mais compacto, eh, não dê pra pra você fazer, então, você vai ter que negociar com a sua mente, né, que que você vai ter que entrar nessa onda aí e
É verdade. Uhum. Entendi. Uhum. Tranquilo. Uhum. Entendi. Uhum. Perfeito. Mas Uhum. Sim. Não, isso aí isso aí eu já, infelizmente, eu aceitei, né, porque aconteceu algo similar uma vez, muito tempo atrás, na verdade. Eu lembro que
Uhum.
na época de celular ainda de teclado, olha só.
Nossa.
Eu eu falei assim: "Eu não nunca vou usar um celular com touch screen".
Uhum.
E aí foi impossível, né. Eu precisei eu precisei seguir a tendência. Então, acho que é é o mesmo que vai acontecer hoje em dia, né. Eu acho que não
Claro. É, eu sinto que você tem uma certa resistência, né, com o novo, né. Eu acho que, talvez, você, pronto, tem seu estilo próprio, né. Eu acho que isso também é legal. Mas, eh, precisa acompanhar um pouquinho até a velocidade, né, das coisas que estão acontecendo no mundo. Tá tudo mudando o tempo todo, a toda hora, né. Então, eh, você também se abrir para o para o novo, sabe, e e não querer, talvez, eh, trazer o velho, né, aquele comportamento antigo pra pra o dia de hoje, né. Então, acho que tem esse olhar também.
É. Uhum. É verdade. Uhum. Boa. Uhum. Não, com certeza. Com certeza. Não, perfeito. Olha, perfeito. Acho que foi você me deu alguns pontos interessantes pra pra refletir, né. Eh, acho que abraçar esse último também foi bem legal, de de abraçar as tendências, né. Porque não tem pra onde correr também, eu preciso
Uhum. Uhum. Exatamente, não tem pra onde correr.
eu preciso comprar o que tá disponível no mercado. Então, assim, obrigado por ter por ter me ouvido e por ter encontrado aí essas alternativas e reflexões para essa questão, tá. Obrigado mesmo.
Nossa, imagina. Assim, fico muito feliz, né, de você também ter compartilhado comigo e fico feliz de poder, de alguma forma, ter contribuído aí para você pelo menos refletir, né, sobre esse assunto. Então, até a próxima.
Sim, sim. Olha, bri Valeu, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.